Pero ellos, eh, estuvieron abajo y y hay otra actividad que también puedes hacer, eh, que es como, te subes como en otro tipo lift, pero no es lift, es como como más, eh, un un tipo como el elevador, pero es como al aire libre, ¿no?
Mm.
Que te que t es como, es que no sé cómo s describir, es un carrito que está como como cubierto, ¿no? Entonces, eh, da vueltas por arriba también como en un cable.
Ajá. Ah, okey.
Entonces, ese te te te solamente te sube y te da vueltas así en la ciudad. No te no te sube allá donde está la montaña, no te lleva la montaña. Pero de ahí también puedes ver todo, que se ve super bonito, porque te subes, y haz de cuenta, tú puedes ver ahí los pinos, eh, toda la nieve, y también fuimos en una temporada, porque, pues, cuando es es frío es temporada como de Navidad, ¿no? Entonces, eh, todo decorado
Ah, okey, entiendo. No te deja en okey. Ujú. Claro. Ay, qué lindo, todo estaba decorado. Ujú.
todo decorado de de Navidad, con foquitos, eh, con pues, también ya ves que arreglan que que ponen que en Santa Claus, que ponen que que los los renos, eh
<chuckles> Claro. O sea, todo se sentía muy mágico.
sentía super mágico, eh, a pe a pesar de de que, pues, estaba haciendo mucho frío, sop pues soportábamos para poder ver todo esto, ¿no? Y y sí
Ujú. Claro, y disfrutarlo.
disfrutar. Y y, pues sí, eh, la verdad ver, por ejemplo, nunca que habíamos visto la nieve, era algo super nuevo para nosotros, entonces, pues eh, estábamos disfrutando, ¿no? Entonces, nos gustó mucho ver todo, cómo caía la nieve del cielo, porque haz de cuenta cuando cae la nieve, te cae, y los copos de nieve a veces que uno piensa, ya ves que, eh, los dibujan y es como como si fueran como como una un asterisco así, ¿no? Un cristal. Entonces, así es, ¿no? eh, lo dejas que te caiga y puedes ver eso, ¿no? Y entonces sí, superbonito.
Ujú. Claro. Ajá. Ujú. Un cristal. Ujú. Literalmente. Ujú. Ay, qué lindo. Sí. Oye, ¿y qué? O sea, ¿cómo te vestías para estar allí? O sea, ¿qué qué usabas para que el frío no fuera tan fuerte?